そうなんです。劇団が松竹新喜劇っていう、あの、そういう劇団があって、あの、藤山寛美さんって、すごい有名な喜劇役者が、いつも主役やってたんですよね。
おお。うん。 うんうん。 うーんうーん。 はい。 へえ。 うーん。
で、もう、1時間なんですけど、毎回毎回、こう、あの、1話完結で、あの、続き、 あの、2週間続けて1つの話っていうのはなくて、毎回毎回、その、完結なんですよね。
うん。 うんうん。 なるほど。 うーん、うん。ちなみに、あれですか。あの、キャラクター的には、基本的には、あの、変わらない、いつも誰々さんっていう、こ、決まったキャラクターがいて、話が毎回違うってだけなんですか？おお、うん。
え、なんかですねうん。 ああ。あ、そういうのじゃなくてね、あの、毎回違う人なんですよね、人たちがね。で、設定も、あの、毎回違っていて、例えば、まあ、あの、時代劇があったりとか、ま、現代劇があったりとか、全く設定は なんですよね。でも、ほとんど、あの、ん、大阪でやってるもので、その喜劇役者さん達はみんな、あの、大阪弁で喋るんですよね。でも子供心にうーん、あの、大阪弁って、あんまり馴染みが無かったんだけど、その番組を見てあ、もう、1つ、あの、吉本新喜劇っていうのもあって、それも好きだったんですけどうーん、そそう、ん、あの、お笑いですよね、そっちは、もう、あの、100%笑える方で。それで、あの、両方好きだったんですけど、何故か子供心に、その、シリアスな、あの、場面も結構あった、その、松竹新喜劇の方が私は好きだったんですよね。
ああ、違う人なうーんうーん。 うん。 うーん。 へえ。 うーん。 うーん。 うん。え、面白そうですね。うん。 うーん。 あ、聞いたことあります。はいはいはい。 うーん。 うーん。 うん。 うん。 ええ。ちなみに、なんか、一番好きだったキャラクターだったり、なんか、一番今、思い覚えてる場面とか、シーンとか、なんか、もしあれば教えてくれますか？
はい。